Speaking of LDR, 'yan talaga, d'yan mo masusukat talaga, yung kung ano yung true yung talagang intensyon niyo sa bawat isa, bakit kayo nagkaroon ng, ng relationship. So, siguro, ano, ah, one of the top talaga, is cheating so oo.
Mm. Mm. Yes. Mm. Ah, cheat ay, na nag-cheat ba siya or ikaw yung nag-cheat sa kanya?
Ay, siya mismo, ako kasi, ano, stick to one, ah, siya yung un siya yung oo, siya yung una at huli ko sa totoo lang. <laughs>
Ah, okey. Mm, stick to one, faithful, faithful. Oo. Ah, okey, astig, ah. Ayos, ah, kumbaga ano kayo, child hi childhood sweethearts kayo, ganu'n?
Oo.